Benim şöyle bir sorunum var. Imm, ben e şu an, eee, b bitirmek istediğim bir ilişki içindeyim. Eee, ama bu konuda da yani b bir yandan isteğim var fakat bir yandan da çok kararsızım. Çünkü, ııı, bu ilişkiye, eee, 3 seneden fazla emek verdim. Ve bu emeğin, eee, bir anda heba olmasını istemiyorum. Aslında sorunlarımızı, partnerimle, ııı, olan sorunlarımızı, eee, çözmek, eee, istiyorum, eee, bir yandan. Ama bir yandan da, ııı, ya çözülemeyecek gibi gördüğüm zamanlarda da ilişkiyi bitirmek istiyorum. Ama, eee, dediğim gibi bu ikisinin arasında gidip geliyorum. Bana bana bu konuda, eee, verebileceğin bir tavsiye var mıdır acaba diye de merak ediyorum.
Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Kararsızlık yaşamanı, ııı, yani anlıyorum. Iıı, ama, ııı, yani sonuçta bahsettiğin gibi uzun da bir süredir berabermişsiniz. Yani 3 sene, eee, görece uzun bir süre. Eee, peki, ııı, duygun nedir? Yani, ııı, ona karşı neler hissediyorsun? Eee, aşık mısın, seviyor musun, alışkanlık mı, ııı, bağlılık mı? Nasıl tanımlarsın ona olan duygunu?
Evet. Evet. Hı hı. Eee, şöyle tanımlayabilirim aslında. Belki bunlardan sadece 1 tanesi değil, birkaçı bir arada. Mesela şu şekilde, eee, ben zannedersem ilişkinin en başında, eee, çok aşıktım. Eee, ve, eee, gözüm başka kimseyi görmüyordu. Iıı, aslında hâlâ da öyle. Yani gözüm dışarılarda olan bir insan değilim gözü dışarılarda olan bir insan değilim. Ama, eee, zannedersem o aşkın yerini biraz daha zamanla böyle bir sevgi, daha böyle biraz zamanla, eee, böyle, eee, bir alışkanlık gibi bir şey almaya başladı. Yani, hani, belki de o alışkanlığın getirdiği, eee, bir, eee, durum, işte o aşkı biraz daha törpüledi ve onu bir sevgi ya mu mu mutlaka ki seviyorum, mutlaka ki bir sevgim var. Zaten olmasa anında bitirirdim. Hani, bu konuda, eee, çok özenliyim. Bu konuda çok, yani ne kendim vaktimi harcamak isterim ne başkasının vaktini çalmak isterim bu konuda. Eğer emin değilsem duygularımdan gerçekten de bitiririm. Ama, eee, işin aslı, ııı, şöylesi bir şey. Yani, bunlar çok böyle iç içe geçmiş meseleler ya. Zaman zaman alışkanlık mı, zaman zaman işte bu sevgi mi, işte, bu aşk mı diye bunların arasında bocalayıp duruyorum. Yani, eee, şöyle bir şey anlatabilirim ben. İşte ilişkimizin, eee, en başlarında biz tabii beraber yaşamıyorduk ve hani, eee, ayrı ayrı, ııı, yerlerde kalıyorduk. Ve işte arada sırada, yani aslında, ımm, şöyle söyleyebilirim, haftanın, eee, 4-5 günü görüşüyorduk yani, az da olsa. Hani, her haftanın her günü olmasa da çoğunluğunda görüşüyorduk. Ve, emm, haftanın b büyük bir kısmında görüşsek dahi ya bana, aaa, çok rahatlatıcı ve çok, ııı, güzel bir hissiyat veriyordu, ııı, bu görüşmenin kendisi. Fakat ne zamanki aynı eve, eee, çıktık, işte o zaman biraz daha insan, eee, birbirini tanıyor ve bir bir biraz daha, işte, böyle, hani, eksisini artısını daha fazla görebiliyor ya. Iıı, zannedersem, emm, hakikaten uyuşmadığımız noktaları, ııı, gözlemlemeye başladık. Ve bu uyuşmadığımız noktalar biraz da galiba gözümüze batmaya başladı. Eee, b b bu konuda ne dersin, ne n nasıl bir, ııı, yol izlemeliyim sence?
Hımm. Anladım. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Anladım. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Aaa Iıı, şöyle, kendin de söylüyorsun. Iıı, yani aslında beraber yaşamaya başlamadan önce, ııı, daha o o yani tanımamak için, ııı, o kadar fırsatın yokmuş. Iıı, belki de kendini daha özgür hissediyordun. Eee, beraber yaşamaya başladıktan sonra, ııı, onu daha iyi tanımaya başladığını ve birtakım noktalarda anlaşmazlıklar yaşadığını söyledin. Belki de kendini kısıtlanmış ve o özgürlüğünün de elinden alınmış gibi olduğunu hissediyorsun. Iıı, yani, "Bu ilişkide daha çok ne hissediyorum?" u, eee, değerlendirmen sana, eee, yön çizmende yardımcı olacaktır. Yani senin için bu ilişki bir huzur mu, mutluluk mu yoksa yorgunluk mu? Eee, değer görmek mi? Yani bu soruların cevabını, aaa, kendine sorup da, ııı, cevap bulduğunda, eee, bu seni yönlendirebilir. Iıı, bir de, ııı, bu kişiyle geleceği düşündüğünde, eee, nasıl hissediyorsun? Yani, ımm, için böyle rahatlıyor mu, huzur mu doluyor yoksa tam tersi böyle, yani göğsün mü sıkışıyor, rahatsızlık mı veriyor? Iıı, bu ilişki seni geliştiriyor mu yoksa, ııı, senin böyle birazcık kendinden verip tükenmene mi sebep oluyor? Iıı, en yakın arkadaşınla bu kişiyi anlatırken kendini nasıl hissediyorsun? Yani, ııı, bu ilişkinizi anlatırken kendini böyle, eee, onu överken mi buluyorsun yoksa tam tersi olumsuz taraflarını mı anlatıyorsun? Iıı, bu soruların cevabı genelde, eee, kararı kendiliğinden gösterir. Iıı, hiç bunu yaptın mı?
Evet. Doğru. Evet. Evet. Mantıklı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, çok doğru. Eee, şimdi bu sorduğun soruların, ııı, yani hepsi bir arada aslında. Yani, kimi zaman mesela geç eee, geleceği düşündüğüm zaman, hani, böyle, eee, biraz daha böyle, eee, çok umutlu olduğum zamanlar olabiliyor. Ama aynı zamanda çok daha böyle göğsümün sıkıştığı, özellikle, işte, hani, eee, partnerimin daha olumsuz yanlarını düşündüğüm zaman mesela, bu evet, biraz daha g göğüs sıkışması gibi hissediyorum maalesef. Ama, eee, olumlu yanlarını düşündüğüm zaman da böyle umutlu yaklaşıyorum meselelere. Yani, eee, mesela kendimi şu şekilde sorguluyorum, eee, dediğin gibi. İşte, yani ben, eee, partnerimle evliliği düşünüyor muyum mesela, hani. Evlilik bu noktada bir, eee, ilişkinin varabileceği en ciddi aşamadır ya. Hani çünkü, ııı, aslında, ııı, taraflar evlendiği zaman, eee, aslında şunu beyan ederler, doğru değil mi? Yani, "Ben ömrümün sonuna kadar seninle, eee, olmaya hazırım." Bu olur, olmaz. Or orası ayrı bir mesele. Ama bu evlilik meselesini mesela, bu ciddi müesseseyi düşündüğüm zaman, emm, ben maalesef 2 duyguyu bir arada, eee, yaşıyor oluyorum. Dolayısıyla aslında karar vermek benim için çok zor. Yani, eee, maalesef ki, eee, maalesef, maalesef, eee, bu duyguların bir tanesi baskın olsa aslında veya olsaydı ben, eee, aslında kararımı çoktan vermiş olacaktım. Eee, fakat, eee, böylesi duyguların iç içe geçmesi, eee, biraz daha böyle, eee, beni, eee, biraz daha böyle, eee, iki arada bir derede bırakıyor. Ve işte bu meselede mesela ailemle, mesela annemle ilişkim yakındır bu anlamda. Annemle, eee, konuştuğum zaman işte hani sorduğun soruya bir cevap olarak mesela genelde, eee, olumlu yanlarından bahsettiğimi görüyorum. Ve bu zannedersem beni ilişkide tutan, eee, kısım oluyor. Ve, eee, bu ı ı da çok önemli. Bunu da çok önemli buluyorum ama aynı zamanda beni iki arada bir derede bırakan, eee, meselelerden bir tanesi de mesela, emm, bu birbirimize karşı verdiğimiz ego savaşı. Yani, işte, "Sen mi haklısın, ben mi haklıyım?" bir türlü orta yolu bulamamak. Aslında ikimiz de kendi hâlimize bıraktıdığında, eee, çok rasyonel, çok mantıklı, çok, işte, eee, akıllı insanlarız. Fakat nasıl oluyor bilmiyorum. Bir araya geldiğimizde, böyle, hani, böyle çekişen keçi gibi, hani, birbiriyle, böyle, hani, eee, irade savaşı veren keçi gibi oluyoruz. Ve böyle, "Senin yolun mu, benim yolum mu?" eee, gibi, eee, yerlerde tıkanıyoruz mesela ve b böylesi zamanlarda işte bir orta yolu bulamamak mesela, eee, beni çok yaralıyor ve çok hırpalıyor işin aslı. Ve bu noktada, eee, varsa tavsiyen, eee, nedir diye merak ediyorum.
Hıı. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hımm. Ne güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. Anladım. Eee, yani duyguların aslında, eee, birbirine geçtiğinden, karıştığından bahsettin. Eee, yani korku ve sevgi genelde birbirine karışır. Yani ayrılamama sebepleri de genelde, işte, insanın yalnız kalma korkusundan ileri gelir, eee, alışkanlığından ileri gelir, işte, emek boşa gider mi kaygısı yaşarsın, işte, karşı tarafı kırmak istemezsin veya yanlış karar vereceğinden korkarsın, eee, ama tüm bunların üstünde önemli olan bir soru vardır. O da, "Kendi hayatım için doğru olan ne?" Yani, "Bu şimdi yaşadığım bizim, işte, zaman zaman yaşadığımız, eee, kavgalar, anlaşmazlıklar, eee, benim için, eee, sürdürülebilir mi?" Yani, eee, çünkü zaten aslında kararsızlık çoğu zaman zaten bildiğini kabul edememekten gelir. Yani içten içe çoğu kişi ne istediğini bilir. Fakat kararsızlık sadece bu isteği kabul etmenin bir geçiş sürecidir. Yani o anda, eee, gitmek gerektiğini biliyorsundur ama gitmek, eee, canını yakıyordur. Eee, bu da çok normal. Eee, o yüzden ayrılık kararını bir anda değil de, eee, belki de veya işte ayrılacak mısın, ilişkiye devam mı edeceksin kararını, eee, bu yaşadığın duygularını tam olarak anlayabilmen için belki deneyerek verebilirsin. Yani ya hep ya hiç gibi düşünmene gerek yok, yani, işte, eee, "Ya ayrılacağız sonsuza kadar ya bu şekilde sonsuza kadar devam edeceğiz." demek yerine belki, eee, 1-2 hafta mesafe koyabilirsiniz. Yani, eee, iletişimi azaltabilirsiniz, eb ama aynı evde yaşıyorsunuz, değil mi? Yani <swallows> bunu yapman, <clears throat> belki kendi hayatına daha çok odaklanabilirsin. Eee, sonuçta belki tek başına yaptığın zaman, eee, beraber yaptığınız şeyleri tek başına yaptığın zaman onu özlediğini ve onsuz olamayacağını fark edersin. Eee, bunu hiç denedin mi?
Evet. Çok doğru. Hı hı. Evet. Evet. Çok mantıklı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Çok mantıklı. Bunu, eee, aslında şöyle hiç denemedim, eee, ve aslında bir bir arada aynı evde yaşadığımızı, eee, s eee, belirttim fakat verdiğin, eee, tavsiye çok mantıklı çünkü evet, yani ya ben ya o gerçekten de ailemizin evine gidebiliriz ve böyle bir hakikaten bir, eee, ara deneyebiliriz gerçekten de. Bu verdiğin tavsiye çok mantıklı aslında, eee, bence, eee, ve ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Ben hep böyle, hani, eee, tartışmalar he henüz böyle alevliyken bir bir taraftan bir taraf ya değişsin, ya, işte, hani, eee, anlasın diğerinin çok kırıldığını bu konuda falan gibi hep düşünüyordum ve aslında b bu senin yaklaşımın bana gerçekten de, eee, farklı pencereler, farklı ufuklar açtı. Eee, ben, eee, hakikaten, eee, çok çok, eee, teşekkür ederim, yani çok beni, eee, rahatlatıcı, eee, bir, eee, sohbet oldu. Eee, gerçekten de rahatlığımı hissediyorum şu an, eee, üzerimden büyük bir yük kalkmış gibi. Ve ben, eee, sanırsam bu, eee, 1 hafta ayrılık meselesini hakikaten de deneyeceğim ve göreceğim. O zaman gerçekten de nasıl, eee, yol alabiliyorum ya da nasıl bu işler devam ediyor diye.
Evet. Hı hı. Harika. Hı hı. Harika. Süper. Hı hı. Eee, yani kendine çok fazla yüklenmeni istemem. Sonuçta, eee, bu ciddi bir karar ve zaman alabilir. Yani ilişkiyi bitirmek veya devam ettirmek büyük bir hayat kararı sonuçta. Eee, o yüzden acele etmeden, eee, düşünmek için kendine bir alan tanıyabilirsin, eee, bahsettiğin gibi belki evleri, eee, ayırarak. Eee, bu şekilde kendin de hem duygularını bastırma ama abartmadan, yani öyle çok da, eee, şey yapmadan, mantık ve duygu dengesini kurarak, eee, bu işi, eee, çözeceğini düşünüyorum. Eee, teşekkür ederim bana anlattığın için, umarım başarılı olursun.
Hı hı. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Hoşça kal.